はいはいはい。<laughs> いいですね。はい。
うん。で、じゃあ、そのクーポンはないけど、そのお店の manager が払ってくれるって言ったとか。<laughs>
うん。 もうえ？<laughs> お店が払ってくれたんですか？すごい。<laughs> すごい。<laughs> はい。はい。
は恥ずかしいで。払ってくれたんですよ。そしたらそしたら誕生日の日になったらクーポンが届いて、ああ、さん誕生日の日そ、もう1回行きました。うん。そしたすすごい変な目で見てた、私のこと。<laughs> そうそう。
おお、じゃ、もういっかい？ <laughs> あいこ。 あ、覚えてたんですね。<chuckles> う、そっか。え、それ、ちなみにどこのお店ですか？
それは何て言うんだったっけな、すっごい、はじだ初めて行くところばっかりなので、そういうところ行ったことがないのないないので。ちょっと待ってください、今調べますから。えっとね、フード
チェーンとかではない？ ああ。はいはいはいはい。うーん、うんうんうん。 そう。 <chuckles> ありがとうございます。わざわざ。あの、いや、私、東海岸の方なんで、もしかしたらないお店かもしんないですけどね。
ほうほうほう。